Mhm, masih dihitung kan?
Ah hah, betul, apalagi kalau ini, tapi itu nggak tau malu sih, Kak. <chuckles> Karena mantan gebetan.
Mhm. Gitu sih, Mbak. Heeh? Mhm, <chuckles> iya bener. Heeh. Heeh, gitu, apalagi kita udah nggak deket lama banget ya, Mbak, ya, udah hampir berapa tahun terus tiba-tiba nge-DM cuma buat gitu doang, aduh, repot banget pokoknya kalau ngomongin soal apa ya, hubungan ya, ini hubungan itu kan konteksnya luas nih, bisa sahabat, bisa teman, bisa kenalan, bisa siapapun itu kan.
Hmm. Aduh. M Iya, betul. Hmm, mmm. Mhm mhm mhm mhm. Betul betul. <tsk>
Mhm, nah, kalau Kakak nih, ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang mungkin, eee, tidak terduga gitu tentang sebuah hubungan itu kan?
Mmm, se sebuah hubungan ya. Aku tuh kan, eee, punya sahabat tuh nggak cuman dari teman SMA itu tadi, Kak, juga ada dari teman kuliah. Kita itu satu geng itu isinya 5 orang.
Mhm. Mhm. Oke. Mhm. Mhm.
Eee, sebenarnya aku nggak tau ya ini, cuma memang kita itu sedikit renggang sekarang, karena dari kita ber-5 itu yang belum menikah itu hanya aku, Kak.
Oke. Oh ya.
Mhm, jadi teman-teman aku yang lain tuh udah, eee, menikah udah punya anak, nah kayak, eee, ketika ingin ketemu, hangout gitu, kadang nggak ikut, karena mereka pasti bawa suami-suami dan anak-anaknya.
Mhm. Mmm. Iya.
Wah, aku minder nih, soalnya sama pasangan aku yang sekarang juga memang kita kan belum ada omongan untuk menikah, jadi mereka tuh kadang aku sebenernya mereka baik tapi mereka tuh paling nggak sukanya kayak, "Kamu kapan nikahnya? Kamu kapan?" Kadang sebenernya kan, eee, itu belum aku pikirin banget sekarang, Kak, aku berfokus untuk membangun karir, membangun pekerjaan daripada untuk menikah terlebih dahulu, jadi, itu yang bikin agak berjarak sekarang, gitu.
Mhm. Mhm, mhm. Heeh. Aduh, iya. Private banget, mhm. Mhm. Iya, aduh. Mhm, ya, apa ya, Mbak, semoga yang terbaik juga sih buat Mbaknya, mau kapan pun itu menikahnya, bukan seberapa cepet tapi seberapa siap, harus siap dulu ya, Mbak, ya, jangan buru-buru, oke?
Mhm. Ah, iya, Kak. Iyah. Makasih ya, Kak, untuk sat makasih juga ya, Kak, untuk obrolannya.
Iya. Makasih ya. Mhm. Yok.